Ja.
Hm das ist natürlich ich weiß, wie sich das ich weiß, was du meinst. Dann denkst du vielleicht bist du auch nicht so also, vielleicht denkt man, nicht du, aber vielleicht denkt man, man ist nicht so begehrenswert oder man ist vielleicht nicht, ne also, man möchte ja auch schon so 'n bisschen möchte man ja auch schon so, der Platzhirsch, weiß ich nicht. Also, bei mir ist das so, äh, ich hatte 'ne Exfreundin und, ähm, die, äh da war ich 'ne Zeit lang eifersüchtig, aber die hat mich auch betrogen. Da war bei der Eifersucht eigentlich nur 'n Gefühl, wo ich wusste
Mhm. Hm, genau. Okay, dann ist es aber ja.
dass das wahrscheinlich auch begründet ist. <scoffs> Aber, <chuckles> ganz ehrlich, ich war froh, dass die weg war, weil ich einem ich saß mit der aufm Sofa und ich konnte mit der nicht reden. Also, die konnte einfach nicht reden. Die die die war so, hm, ja, okay. Jetzt ja, ja, die war ganz kurz angebunden. Und da kam irgendwie nix, ne? Auch irgendwann habe ich erfahren, ganz schön viel gekifft und solche Sachen. Und das war dann alles so Sachen, die die die wa wa das war nicht das Richtige für mich und, äh, ist auch schon lange her. Aber das ist einfach so, da habe ich da war ich 'ne kurze Zeit lang eifersüchtig. Aber, ja, ähm. Ich, äh vielleicht ist das auch nicht so ganz unfair. Wie geht's wie wie, äh dein Freund ist ja nicht eifersüchtig. Ist der groß?
Ja, ja. Mhm. Okay, also generell schon nicht, oder? Okay. Mhm. <snorts> Ja. Mhm. Genau. Ja.
Der ist groß. Wie groß ist der ungefähr? Darf ich das fragen, so?
Ähm, ich denke, so ungefähr 1,83.
Ja, ja, siehst du. Ja, ich bin 1, ja ich bin eins neunzig, wiege 120 Kilo und bin 'n absoluter Brecher. Und das Ding ist einfach so und wenn dein Mann auch groß ist, mit 1,83 ist man ja auch schon ziemlich, äh, hoch, da, äh ich glaube, da ist man dann auch nicht mehr so schnell eifersüchtig, weil solche Männer, die
<snorts> <giggles> Ja. Mhm. Ja. Ja.
haben dann auch 'n bisschen mehr Selbstbewusstsein, könnte ich mir vorstellen. Oder ist das vielleicht?
Ich glaube, das stimmt. Ja, da hast du 'n Punkt, weil ich habe ihn natürlich auch mal gefragt: „So, hey, sag mal, warum bist du nicht eifersüchtig?“ Also, ich würde es jetzt ich würde jetzt gar nicht mich irgendwie hochreden, aber ich würde jetzt sagen, ich sehe auch ganz passabel aus, ne? Ich hatte auch meine Modelling-Zeiten und so.. <giggles> Aber, dann denke ich mir so, aber er ich muss sagen, er sieht wirklich gut aus. Und, ähm, dann habe ich ihn gefragt: „Ja, warum bist du denn nicht eifersüchtig?“ Und genau das hat er gesagt, er so: „Du, ich bin selbstbewusst. Ich weiß, ähm, du hast mich sozusagen in Anführungsstrichen ausgewählt als Partner. Du hättest auch andere Männer haben können. Du wolltest mich. Genauso geht's mir. Ich wollte dich. Ähm, und wir könnten beide mit anderen Personen sein, wir wollten aber nicht. Wir wollten uns gegenseitig. Und dafür gibt's auch 'n Grund. Und das ist hier nicht nur Aussehen, das ist halt auch Charakter.“ Und da hat er gemeint, deswegen macht er sich keine Sorgen. Und wenn ich denke, dass ich jemand anderes finden soll, da hat er gemeint: „Dann bitteschön"
Ja. Ja. <chuckles> Ja; wow, schön. Ja. Mhm. Ja. Mhm.
„dann sei es so. Solange du ehrlich mit mir bist.“
Ja.